Dunque, volevo chiederti come scegli tra una passione e un lavoro stabile e se mai queste 2 cose hanno avuto comunque un valore importante nella nella tua vita?
Allora, diciamo che secondo me dipende molto al mo molto in generale da dalla predisposizione anche economica e dal e dall'educazione che che si ha avuto.
Mh-mh. Certo, certo.
Per cui nel mio caso, uhm, visto che, <clears throat> diciamo che non vengo da un tessuto sociale che poteva permettersi un po' di fare quello che voleva, e non vivevo nella bambagia, e <chuckles> a un certo punto ho dovuto, ehm, mentre facevo gli studi, per forza di cose, iniziare a lavorare per potermi permettere di, uhm, mantenermi appunto, e di poter comprare quelle cose, anche solo per, insomma, mhmm, continuare la mia passione che che riguardava anche i miei studi, che era, uhm, l'accademia di belle arti e <chuckles> sì facevo pittura per cui comunque il materiale costa tanto, ehm, e ho dovuto appunto cominciare un po' a mhmm, somma, a rimboccarmi le maniche e cercarmi un lavoro ed è stata un'esperienza un po' traumatica. Perché in realtà <chuckles> perché in realtà ero una persona, uhm, cioè una ragazza molto insicura all'epoca, ehm, che non aveva mai lavorato e tra l'altro procas procrastinava questa questa fase in cui sarebbe stato necessario lavorare, proprio per paura del mondo del lavoro.
Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Bellissima. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay, uhm, immagino. <chuckles> Mh-mh. Mh, okay capisco cosa intendi e, mhmm, quando ti sei, uhm, così lanciata nel mondo del lavoro, qual è stata la tua prima impressione? Nel senso, all'inizio magari eri un attimino anche emozionata di entrare a far parte di quello che è il mondo degli adulti in qualche modo o o no?
Ero più spaventata. Non ci volevo entrar <chuckles> no, non volevo assolutamente entrarci e e poi avevo amici attorno che mi dicevano: "Sì ma comunque tu devi lavorare perché se no, ehm, dove vuoi andare? Cioè, nel senso, senza una lira", e <chuckles> e
Okay. <chuckles> Okay. Mh. E quindi diciamo che c'era, uhm, un supporto diciamo, da una parte ma anche, uhm, mhmm, mhmm, un senso di quasi, uhm, farti sentire una responsabilità, ecco.
Certo, infatti questa cosa me la diceva il mio migliore amico, che era uno che è uscito di casa a 18 anni costretto, perché i genitori hanno cambiato casa e lui e i fratelli non ci stavano più dentro, cio proprio a livello di spazio <chuckles> e quindi sono stati trasferiti, lui e suo fratello, nella casa che era all'epoca di de della sorella più grande che però era sposata, doveva avere il secondo figlio e doveva trasferirsi per forza di cose e quindi sono stati catapultati nel mondo degli adulti molto presto, somma, per la nostra generazione. Ehm, e quindi somma lui si è dovu si è dovuto subito rimboccare le maniche e trovarsi un lavoro, perché se no, mhmm, non ce l'avrebbe assolutamente fatta. Perché comunque i genitori gli hanno detto: "Sì, ehm, vivi lì, ehm, vi pagate il mutuo, uhm, tu e tuo fratello, vi trovate un lavoro, ehm, come fanno tutti gli altri", ehm, per responsabilizzarli e visto che questa cosa invece a me non era successa, perché nonostante la situazione economica i miei genitori erano molto restii a suggerirmi di trovarmi un lavoro e anzi, dicevano: "Eh, vedrai che se poi ti trovi il lavoro non continui gli studi", eccetera, eccetera. Quindi un po' anche poco orientativi da questo punto di vista, insomma, mhmm, mi sono dovuta affidare praticamente a questo mio amico coetaneo che che sembrava molto più ehm, più grande di di me appunto, dal punto di vista delle responsabilità.
Mh. Ah okay. Ah bene. Mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Mh. Mh okay. Mh-mh. Certo, diciamo che lui è stata un po' appunto la tua guida, perché ha dovuto, come mi dicevi, responsabilizzarsi in qualche modo e questo ha influenzato poi le sue scelte e anche la sua mentalità in questo senso. Ehm, quando ti sei catapultata nel mondo del lavoro, ecco, uhm, come hai affrontato, un po', magari gli arti e i bassi, ehm, facendo sì che comunque la tua passione, uhm, potesse in qualche modo, uhm, sempre essere viva, ecco al all'interno della tua vita?
Certo. Ehm, beh allora il primo lavoro tra l'altro è stato quello di call center, che, ehm, io ero veramente, ehm, negata nella comunicazione e nel convincere le persone a fare qualcosa e quindi è stato molto traumatico e quindi non c'è stato troppo bisogno di, diciamo bilanciare e trova e conciliare lavoro e passione, perché ho subito lasciato quel lavoro che non era proprio il mio. Ehm, e quindi il problema è più che altro arrivato successivamente, quando, ehm, per una serie di cose, tra l'altro avevo stavo cominciando ad avere la fobia un po' del futuro e di come appunto dicevi questa passione, uhm, avrebbe conciliato co con la realtà. Perché, ehm, insomma effettivamente, ehm, fare l'accademia di belle arti non è proprio come fare, uhm, finanza insomma per cui <chuckles> per cui c'è un po' più di di di di scoglio e di di fortuna, di intraprendenza da metterci dentro, ehm, una volta che esci, perché sennò, eh, appunto è una laurea che puoi prendere e stracciare e e chi si è visto s'è visto, ehm
Mh-mh okay. Okay. Mh-mh. Mh. Certo. Certo, ovvio, ovvio. <chuckles> Ma assolutamente, ver Mh-mh. Okay. E poi come hai fatto, insomma alla fine, uhm, ti sei laureata e la tua passione è diventata poi il tuo lavoro o sei ancora, voglio dire, in quel processo magari in cui, uhm, è rimasta tra virgolette, "una passione" e la l la stai, uhm, portando avanti insieme ad un lavoro stabile?
Allora, mi è successo in realtà di, come ho iniziato poi quello che è diventato un po' il mio lavoro, che mi ha allontanato dalla mia passione, per una questione di sopravvivenza cioè m mi stavo allontanando da da quest'idea del farcela, appunto, ehm, facendo studi artistici e quindi mi è venuta una sorta di di di ansia esistenziale, di futuro, eccetera, eccetera. Per cui a un certo punto, quando ho visto che questo lavoro mi portava a economicamente a farcela e avevo la possibilità magari anche di indipendenza, che avevo sempre voluto, ho abbandonato completamente gli studi. Per cui dopo 4 anni, ehm, si è chiusa lì la mia passione diciamo, ecco. E quindi in quel momento, mhmm, non si è conciliato proprio niente, anzi non ne ho più voluto sapere per 7 anni di c di di di di arte, pittura, ehm, immagine, rappresentazione. Ero rimasta proprio traumatizzata da come la vita poi si era, ehm, si e si era scontrata, esatto se con d con, somma, tutte le sue problematiche che che erano sopraggiunte legate aprun appunto alla sopravvivenza, se volevi essere indipendente. Perché poi avevo questa situazione un po' difficile a casa e ho messo come priorità, diciamo, il lavoro alla passione. Ehm, e questa scelta mi ha anche appunto un p portato molto all'allontanamento. Però diciamo con, uhm, dopo anni e anni, uhm, è sopraggiunta la consapevolezza che non ce la facevo più a fare quella cosa lì e basta, almeno, per perché un conto è sopravvivere, ehm e quindi <clears throat> diciamo che, ehm, una serie di cose che si sono incanalate nel nella vita quotidiana poi mi ha portato a mhmm, a decidere di ricominciare a studiare
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Ah okay! Presentata, okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay, okay. Mh-mh. Ah bello. Bello.
sì, poi non non all'accademia di di belle arti ma poi, mhmm, nel senso, la mia fissazione anche per per sempre per quello che è l'immagine, la rappresentazione, ehm, era era un po', diciamo sfociata nell'audiovisivo. Per cui per
Okay. Ah okay, va bene, hai trovato comunque una strada, mhmm, abbastanza interessante anche che ha un filo diciamo logico con quello che hai fatto in precedenza. E, mhmm, volevo chiederti, nel momento in cui, mhmm, tu ha hai deciso, insomma per 7 anni, di chiudere totalmente con quello che era il tuo passato e il tuo percorso universitario, c'è stato un momento dove magari hai de hai pensato: "Forse ho sbagliato, ehm, vorrei ricominciare", oppure hai, mhmm, riniziato ecco, a pensare all'idea di una carriera universitaria magari anche diversa, solo quando hai avuto la consapevolezza e la maturità di poter di di poterlo fare, ecco.
Allora, diciamo che, mhmm, c'è stato il a parte il primo momento di entusiasmo per un nuovo lavoro, l'essere indipendenti, perché poi mi ero anche trasferita con il mio amico, quello che mi aveva suggerito di trovare lavoro, <chuckles> tra l'altro, ehm, e dopo appunto il fatto di essermi trovata in un posto comunque molto accogliente, molto familiare. Quindi insomma, n non mi è andata così male pe ins mhmm, per quanto riguarda il lavoro. Uhm, il fatto è che, mhmm, a parte, ehm, la fatica fisica e a parte la fatica mentale poi mi accorgevo che, sì okay il i primi tempi, il primo annetto, però poi, ehm, cominciava a diventare come il giorno della marmotta, per cui le giornate si ripetevano sempre uguali, ehm, e e e mancava sì, qualcosa, per cui
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Bello. Mh-mh, okay. Okay. Mh. Lo sprono, diciamo non c'era più.
Sì, non c'era un vero interesse per quello che stavo facendo e me ne sono accorta, uhm, dopo che ho fatto un po' di esperienza, che ho capito che non è che ci sarebbero stati grandi cambiamenti e grande novità, ehm, e quindi ho ricominciato un po' a pensare di di di fare qualcosa di, somma di inerente a quello che c che mi è sempre piaciuto e come dicevi poi è un po' un conduttore, per cui è un filo che, cioè, l'immagine è sempre quella e nonostante questo buco gigantesco di anni e anni, poi in qualche modo si è riallacciato, ehm, il percorso, ecco. È un po' come quando dicono che, ehm, non smetti mai di essere un fumatore, perché anche se passano 10 anni, tra una sigaretta e l'altra, ehm <chuckles>
Mh-mh. Certo. Mh. Certo. <chuckles> Ci vuole, è vero, del tempo. Ma, mhmm, quindi in qualche modo hai mai pensato che magari questo era destino, nel senso che tu dovessi smettere a quel percorso universitario perché poi, uhm, si sarebbe aperto un un nuovo canale un nuovo una nuova porta ecco, che ti ha reso ad oggi la persona che sei, magari anche un pochino più felice.
Eh sì. Allora, non penso che sia proprio una questione di, mhmm, diciamo destino, ma penso sia più che altro una questione di crescere e e ascoltarsi. Per cui, ehm, sicuramente se ho interrotto in quel momento gli studi era perché, ehm, doveva essere così ma nel senso di, ehm, per personalmente si vede che non ero pronta a a a continuare, per cui bisogna ascoltarsi e e e e inve e quando ti ascolti, col passare del tempo, poi puoi sempre, ehm, ritornare sui tuoi passi ecco. Diciamo che ho imparato che, ehm, non esistono proprio degli errori, ehm, che non s non sono cancellabili e tu tutte le strade che prendi poi in qualche modo, ehm, se ti ascolti ti portano poi verso quello che, ehm, vuoi fare e quello che, ehm, insomma ti ti ti appartiene sul serio, ehm, ed è autentico e bisogna stare un po' attenti appunto a non inciampare e fermarsi e non ascoltarsi in in cose che, mhmm, che non che che no non non ti appartengono sul serio, ecco.
Mh-mh. Okay. Okay. Okay certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Eh è cu Mh-mh. Questo è assolutamente vero, anzi credo che sia una una tua analisi molto importante e anche molto precisa da questo punto di vista. E se tu avessi la possibilità di parlare con, ehm, la te di qualche anno fa. Cosa le diresti?
Mh-mh. Allora, sicuramente le direi di non lanciarsi a capofitto in una cosa così, mhmm, <smacks lips> come dire, aleatoria, ma ma proprio per la la mente che e il corpo che, mhmm, che diventa un loop più che altro per quello, un loop che da cui poi è difficile uscire, uhm
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, certo, capisco.
e che può essere un po' come la tossicodipendenza, quando ti trovi in una in una realtà dove ti trovi bene ma che in realtà, cioè, poi ti accorgi che non ti porta realmente a qualcosa ma è solo un passaggio che che non finisce mai e quindi la tua vita può rimanere un passaggio sempre, se non te ne accorgi. Quindi sicuramente le direi un attimo di, uhm, poi di di di non dire troppo di sì, perché dicevo sempre di sì. <chuckles>
Mh-mh. Mh. Okay, <laughs> questo è l'hai imparato, diciamo a tue spese magari.
Assolutamente, molto a mie spese. Per cui dire di no è molto importante, ehm, e ovviamente s quello si acquisisce un po' con con l'esperienza però, <clears throat> appunto se avessi avuto qualcuno
Con il tempo.
uhm, che mi avesse dato un consiglio, insomma mhmm, e invece magari di ascoltare solo questo ragazzo che mi diceva: "Devi trovar lavoro, devi trovar lavoro, devi trovar lavoro", però, cioè lui mi diceva anche: "Devi dire di sì a tutto, perché non c'è niente, perché, ehm, cioè non de devi provare tutto, non hai ancora provato niente", che in qualche modo aveva ragione, però c'era c'è anche da fare esatto, c'è anche da fare un po' di distinzione, ecco.
Mh-mh. Ah okay. Beh, fino a un certo punto. <chuckles> Mh. Assolutamente. E forse tu proprio grazie a questo, ehm, percorso che hai fatto e alla tua vita, e alle gli ostacoli, uhm, che si sono presentati appunto davanti a te hai imparato a scindere, magari a fare anche un attimino quelle che sono le sfide della vita, un'esperienza appunto personale. Quindi io volevo ringraziarti per questa bellissima conversazione. Hai dato degli spunti molto, molto importanti e interessanti, quindi grazie mille.
Grazie a te, anche per me è stata una conversazione molto interessante, che tra l'altro mi ha fa mi ha fatto ripensare diciamo a <chuckles> a scelte del passato e ogni tanto è molto utile, appunto, anche per vivere vivere il presente, quindi ti ti saluto e ti ringrazio.
<chuckles> Mh-mh.